Eee, bazen hayatımdaki en basit şeyler bile devasa birer yüke dönüşüyor benim için. Hani, sabah uyandığım andan itibaren "Ne giysem? Ne yesem? Hangi işe öncelik versem? Nereye gitsem? Kiminle buluşsam?" gibi onlarca küçük kararın içerisinde boğuluyormuşum gibi hissediyorum. Hani, eee, gün bittiğindeyse asıl önemli olan kararlar için zihnimde, eee, hiç yer kalmadığını, tamamen tükenmiş olduğumu fark ediyorum çünkü, <sniffs> eee, karar verememek artık beni çok yormaya başladı. Hani, seçeneklerin bu kadar çok olması beni özgürleştirmek yerine sanki daha da hapsediyor. Hani, her seçim vazgeçtiğim diğer seçenekler yüzünden içimde bir pişmanlık ya da acaba yanlış mı yapıyorum, eee, şüphesi uyandırıyor. Hani, bununla ilgili bana verebileceğin tavsiyeler var mı? Bunu daha kolay yolla nasıl yapabilirim?
Hı hı. Çok normal. Hı hı. Ya elimden geleni yapmaya çalışırım ama bu aslında çok da sana özgü, çok nadir bir problem değil çünkü günümüzde her şeyin çok fazla seçeneği var yani bir film, dizi izlerken de milyonlarca seçenek var. Bir kıyafet alırken de milyonlarca seçenek var. Bir de, bir yerden bir yere gitme ya da gidecek yeri seçmeyle ilgili bile bir sürü seçenek var. E, bu kadar çok seçenek olunca da insanın seçemediğinde, seçemediğinde ya da seçmediğinde aklı kalıyor. Arada sen de dedin aslında, biraz klişe bir belki film repliği ama "Her seçiş bir vazgeçiştir." İşte o vazgeçtiğin şeyler her zaman aklında kalıyor ama şimdi seninkinin hem ölçeğini anlamak için hem de önemini anlamak için birazcık daha bunu somut o ö örneklerle anlatmanı istesem, hani, böyle özellikle büyük bir kararı ve verirken zorlanıp ya da, işte, verdikten sonra pişman olduğun durumlara dair en son yaşadığın ne var? Hani bu şeylerden bahsetmiyorum nin ki sabah kalkınca işte şunu, şunu yapmakla kararsız kalıyorum. Tabii ki bunlar da önemli problemler ama hani daha büyük ölçekli, hayatını etkileyecek durumda en son bunla ilgili ne sıkıntı yaşadın?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Yani, şöyle, eee, şu an büyük oranda büyük aldığım kararlara, eee, hatırlamaya çalışıyorum, eee, örnek veriyorum, eee, kendi çalıştığım şirkette, eee, yeni bir pozisyona başvurmak veya başvurmamak. Hani, aslında bu çok basit bir şey. Ya başvurursun ya başvurmazsın. Sonucu neyse buna katlanırsın ama bu bazen benim için o kadar büyüyor ki, hani, "Başvuracaksam neden başvurayım? Şunlar, şunlar yüzünden. Eee, başvurmak istemiyor muyum sanki? E, o zaman başvurmazsam daha mı iyi?" Hani, bu süreci ben düşünürken bile bazen çoğu şeyi kaçırıyorum. Atıyorum, başvuru tarihi süresi doluyor. Hani, bu. Onun dışında mesela seyahat edeceğim, ailemin yanına gideceğim. "Ya, şu tarihte mi gitsem, bu tarihte mi gitsem? Hani, eğer 17'sinde gidersem onları da görebilirim ama 2 gün sonra gidersem daha çok iznim olacak, kendimi sıkıştırmayacağım." Hani, eee, kafamın içerisinde devamlı olarak bu tarz şeyler dönüyor ve, hani, eee, kendim için kolaylaştırmaya çalışmak adına, eee, bazı yakınlarımdan tavsiye alıyorum, hani, a ablalarımdan olsun, erkek arkadaşımdan olsun. Hani, onlar da artık bazen bir noktada şey oluyor: "Hangisi senin için daha uygun olur sence?" Hani, bilemiyorum işte ben. Hani, bilsem zaten o şekilde ilerleyeceğim. Yani gerçekten karar vermek bir şeylere benim için, eee, çok zor.
Hı hı. Anladım. Peki. Ha, anladım. Ya, aslında bu s en son dediğin özellikle çok ya, sinir de bozucu bir şey. Sen zaten karar veremediğin için birine soruyorsun, o da diyor ki: "Sen nasıl istersen, işte, sen ne düşünüyorsun?" "E, zaten sana soruyorum." diyorsun. Eee, bu konuda aslında sana birazcık yardımcı olabilecek birileri olsaydı çok daha iyi olurdu ama ben buna biraz daha farklı bir yerden tavsiye vermek isteyeceğim. Aslında birkaç yerden vermek isteyeceğim ama arada senin dediğin önemli bir yeri yine alıp sana aslında geri sunacağım. Dedin ki: "Ya başvurursun ya başvurmazsın." Bu %50-50 bir ihtimal. Aslında bu ihtimallerin çok olması seni birazcık darlıyor ya, belki de bunu biraz kafanda o kadar çok ihtimal arasından değil de tek bir şey üzerinden değerlendirsen daha kolay olabilir. Mesela bir kıyafet alıyorsun. İşte, 20 tane tişört var ala hani, seçenekler arasında. Hangisini alayım diye seçim yapmak 20 tişört arasından çok zor ama o tişörtlerden rastgele, hiç dediğim gibi, hiç seçim yapmadan, 1 tanesine gidip: "Bunu istiyor muyum, istemiyor muyum?" Bunu dümdüz, tek 1 seçenek üzerinden %50-50 bir ihtimalle karar vermek, 20 tişört arasından hangisinin daha iyi olduğuna karar vermekten çok daha kolay olacaktır. Çünkü 20 tane karşılaştırıp hatta 20'li kombinasyon olarak, permütasyon olarak karş karşılaştırma yerine tek 1 şeyi "Evet, hayır." olarak cevaplayacaksın. Bu da her zaman, hani, ne kadar, eee, yüzdelik olarak olasılık artarsa karar vermeyi kolaylaştıracaktır. Bunu mesela hayatın diğer kısımlarına da uygulayabilir misin acaba? Hani, eee, seyahat planı olarak da, işte, "Bugün gitmek istiyor muyum, istemiyor muyum? İşte, 17'sinde a bu gittiğimde şu insanları görmek istiyor muyum, istemiyor muyum?" gibi tek olay bazlı olarak bakmaya ne dersin?
Evet. Evet. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Yani. Hıı. Hı hı. Aslinda, eee, kendime bu soruyu hiç sormadığımı fark ettim. Hani, "Ben bunu istiyor muyum, istemiyor muyum?" Hani, eee, bu soruyu sormaya başladığımda bir şeylere karar vermek benim için daha kolay olabilir gibi geldi. Çünkü, eee, bazen o kararsızlık yüzünden, hani bir tişört almakla devam edelim. Eee, o kararsızlık yüzünden bazen ben ihtiyacım olan şeyi bile almadan çıkabiliyorum yani, eee, örnek veriyorum 5 seçenek var, eee, 5'ini birlikte alamayacağım. Eee, 2'sini aynı anda alsam bu sefer zararda olacağım çünkü aslında 2 taneye ihtiyacım yok. Sadece 1 tanesine ihtiyacım var. Eee, o 5 seçeneği de şöyle karşıma alıp "Ya, ben hangisini istiyorum, hani, kesin olarak hangisini istiyorum?" eee, sorusunun cevabını kendime verdiğimde, hani, bu benim için büyük bir kolaylık olacak ve beni yormayacak. Çünkü bunu hayatımın, söylediğim gibi, birçok alanında yaşıyorum. Hani, emm, günlük olarak kombinlerimi yapmak, kıyafetlerimi seçmek, eee, bazen benim işe geç kalmama bile neden olabiliyor. Hani, bu yüzden hatta bazen geceden falan düşünüyorum. Kafamda planlamaya çalışıyorum, hani, "Şunu giysem nasıl olur, bunu giysem nasıl olur?" diye ama sabah beğenmezsem eğer bunu ve karar da veremezsem, hep, işe bile geç kalabiliyorum bazen.
Umarım. Hı hı. Muhtemelen. Hı hı. Ya aslında o zaman biraz da kararlarının arkasında durmanda da şey oluyor. Hani, o zaman da mutlak bir karar vermiş değil de sanki idareten bir karar vermiş, ııı, o yüzden de tekrar, tekrar sorguluyor oluyorsun. Iıı, o yüzden k su kararları dediğim gibi biraz daha net, evet, hayırlara ve %50 ihtimallere çekmek senin için bence faydalı olacaktır. Eee, bunun dışında da, ya, şey örneği için tabii ki bu tutarlı yani 5 kıyafetten 1'ini almak istiyorum, 2 alsam zararda olacağım dediğin için, ııı, bazı durumlarda geçerli olmasa da başka bir şey daha vermek istiyorum. Özellikle, hani, mesela, hangi sırayla yapacağın ya da eninde sonunda ikisini de yapacağın durumlarda, böyle, işte, öncelik sıralamasına ın böyle şeylere karar vermek ve zaman kaybetmek yerine, diyelim ki 2 yere de gideceksin, eee, önce kafeye mi gideyim, önce postaneye mi gideyim bir so ııı, durumunda karar vermek yerine ç karar vermeye çalışmak yerine, direkt, dümdüz, ilk, alfabetik olarak belki de hangisi mantık hangisi başta geliyorsa ona gidip sonra diğerine gitmek sana hayatında daha büyük zaman kazandıracaktır. Çünkü başta hangisine gideyim kısmında 15 dakika düşünüp, sonra 15 dakika oraya 15 dakika oraya gitmektense dümdüz yola çıksan o arada o kalan, başta harcamadığın sürede belki bir yere daha gitmek, bir işi daha halletmek, bir seçim daha yapmak için vaktin olacak. O yüzden de belki de, böyle basit değişkenlere, basit karar vericilere senin yerine dediğim gibi, alfabetik bir sıralama gibi bile olsa, yani, çok absürt bir örnek bu belki ama işte karar vermenin kendisiyle süre harcamak yerine, ııı, en ı doğal şekilde, böyle, en hızlı olabilecek şekilde karar verme sorumluluğunu almadan yaparsan daha çok şey yapabilirsin. Bu durumda daha az seçim yapman gerekiyor. Mesela 5 şeyin 2'sine vaktin yetişecekken, karar vermekle uğraştığın için belki 3'üne yetişebilirsin.
A, ha. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Evet. Aslında, eee, bu verdiğin tavsiye benim bayağı bir hoşuma gitti. Eee, çünkü, eee, daha önce hayatımda hiç böyle bir şey uygulamadım. Hani, alfabetik sıraya göre, eee, ilerlemek, eee, nedense bunu yapabileceğimi düşündüm. Hani, bu beni, eee, seçme zorunluluğunda bırakmayacak. Hani, o an karar vermeyeceğim. A mı, B mi? A önce geliyor, A'dan devam o zaman. Hani, eee, sonrasında da B'ye giderim. E, tamam, sorun çözüldü. Hani, bu benim için bayağı faydalı olacak gibi hissediyorum. Hani, şu an mesela bu verdiğin tavsiyeyi hayatımın farklı noktalarında nasıl, eee, koyabileceğimi düşünüyorum. Hani, bunun üzerine mesai harcayacağım gerçekten. Düşüneceğim bunu.
Evet. E, çok iyi. Bu, başta dediğimiz, hani, her seçiş vazgeçiştirin de bir dışına çıkıyor aslında bu çünkü seçim kısmıyla dediğim gibi zaman kaybetmeyince vazgeçtiğin şeylerden 1 tanesi azalmış oluyor. 1-2 şeyden daha eee, bir şeyi daha fazla seçmiş oluyorsun. Eee, bunun için de dediğim gibi alfabetik seçim çok, eee, absürt de bir örnekti. Hani, yaparsan yine çok iyi ama birazcık, eee, bazı durumlarda kıtı komik olabilir ya da istenmedik sonuçlar da doğurabilir ama. Eee, şey söyleyeceğim, hani, bu kararları mesela eğer çok kritik değilse, işte, hayat, yani, in işinle ilgili değil ya da, işte, çok önemli ya da maddi manevi e bir etkisi olmayacaksa belki şansa bırakabileceğin durumlar da olabilir. Bazı insanlar mesela şeyden zevk alır; y eee, seçenekler arasındaki bütün seçenekleri bir kağıda yazar. Dümdüz bir kutuya atar ve çeker ve tamamen bunu şansa bırakır. Ya da, işte, yapayım-yapmayayım durumuna yazı turu atar. Bunun için, işte, ne bileyim, böyle oyuncak küreler falan olur ya, soru sorarsın evet, belki, hayır gibi rastgele cevap verir. Hayatı belki de birazcık bazı durumlarda şansa bırakmak, hani, bu kadar çok bütün kararları almaya çalışmamak, bu kadar hayatın iplerini kendi elinde tutmaya çalışmamak da seni belki psikolojik olarak rahatlatır. Çünkü karar verme yükümlülüğü aslında insanda çok büyük bir baskı oluşturuyor. Belki de hayat bu kadar da karar vermeni gerektirecek, bu kadar üstüne düşünmeni gerektirecek şeylere sahip değildir her konuda.
Evet. <chuckles> Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet. Evet, çok haklısın. Hani, bu benim için ekstra bir zihin yorgunluğuna neden oluyor zaten. Hani, eee, söylediğim gibi, hani, m ı bazen, eee, karar verirken zorlandığım için yapacağım veya istediğim şeylerden de o an vazgeçebiliyorum. Hani, bu gerçekten benim hiç istemediğim bir şey. Ama senin verdiğin örnekler, eee, hani, soru sorabileceğim o yuvarlak, eee, kürelerden almak veya en basitinden yazı tura atmak, eee, kura çekmek gerçekten bunlar benim hayatımı bayağı bir kolaylaştırır. Hani, ben birazcık da tesadüflere de inanıyorum aslında. Hani, eee, bu buna da, hani, bu şekilde düşünerek yola çıktığımda, hani, eee, bana kuradan çıkacak, eee, sonuçta veya yazı turada aldığım yanıtta, hani, içimde kötü bir his yaratmayacaktır. Hani, eee, tesadüflere inandığım için, hani, bunu bununla destekleyip, "Tamam, benim demek ki bugün orada olmam gerekiyordu. O zaman toplanıp gidiyorum." gibi bir kafada bulunurum. Bu benim içimi de çok rahatlatır, eee, hayatımı da kolaylaştırır aslında.
I hı. Iıı, çok iyi. Kesinlikle. E, çok güzel. Zaten buna da birazcık eğilimli olman, yani, başta aslında bu tavsiyeyi verirken biraz çekingen davranıyordum. Çünkü bu kadar şansa bırakmak istemeyebilirsin gibi gelmişti. Ama zaten tesadüflere inanmayı, işte, biraz şansa bırakmayı seviyorsan bence hayatına biraz da heyecan katıp belki seni bambaşka deneyimlere sürükleyebilecek, biraz, işte, kendi dü alıştığın düzenden çıkarabilecek yepyeni tatlar eee, la tanışmanı sağlayabilecek belki de sürprizler ekler hayatına. E, umarım hem bu kararsızlığını çözebilirsin hem de bu kararsızlığı çözdüğün bu yöntem sana gerçekten rastgele mutluluklar getirir.
Ah! Evet. Hı hı. Ha! Çok teşekkür ederim. Hani, eee, daha net ve hızlı hareket edebilen birine dönüşeceğim büyük ihtimalle. Verdiğin tavsiyeler için çok sağ ol.
Umarım. Rica ederim, benim için zevkti.
Hoşça kal.
Görüşürüz.